Yo te quiero preguntar ¿qué plato te gustaría aprender a preparar ahora?
Pues, fíjate que sí me gusta bastante lo que es todo lo de la comida y demás, y soy muy soy mucho de películas, ¿sabes? Últimamente tengo un niño pequeño, entonces, últimamente he estado como que revisitando ciertas películas de Disney y demás, y vi una que ve, me gustó mucho, que no sé si la has visto, es la de esta rata que cocina, Ratatouille.
Ajá. Ajá, ajá. Ah, sí, claro. Todo un clásico.
Sí, exactamente, ese es el platillo que me me, no sé, lo veo y se me antoja bastante. Ese platillo de las los los vegetales, todos, de alguna manera, bien decoraditos, al horno, esa esa es una receta que parece, de alguna manera, no tan difícil, pero ya emplatado, se ve que pasaste hora en la cocina.
Sí, sí, sí, sí, sí. Exactamente. Y, ¿tú viste Ratatouille en su momento o ahora por tu niño?
Eh, la vi también en su momento, la verdad, sí sí, siempre, pues, me han gustado ese tipo de películas, pero ahorita, que tengo, pues, a mi niño pequeño, es el momento como que de empezar a revisitarlas otra vez, ¿no?, porque ahora, de alguna manera, las estoy empezando, otra vez, a ver, a partir de sus ojos sí.
A ver, oye, te te pregunto esto porque, la vez pasada, que la viste, ¿no te dieron ganas de aprender a hacer el platillo?
Sí. No, la verdad no, estaba mucho más joven, no te puedo decir que hacía los grandes platillos tampoco. Sí cocinaba, pero cosas muy, muy básicas. Básicamente, pues, era era todavía soltera, era nada más para mí. Entonces, no lo no lo necesitaba realmente.
Okey. Okey. Claro, entonces, tu situación actual te inspira a querer aprender a preparar el ratatouille.
Sí, por supuesto. Yo creo que es una forma un poquito más divertida de comer vegetales, porque es un platillo 100% vegetal, entonces, eso me me llama mucho la atención, porque de igual manera trato de inculcarle como que los buenos hábitos a mi hijo, de comer un poquito más vegetal y demás, entonces, yo creo que eso es lo que le falta a veces a todas estas comidas nutritivas, de el momento de de pensar qué hacer con ellas y demás, no es nada más comerlas crudas o, ¿sabes qué?, un poco de sal y ya ahí se va. Creo que a veces eso puede aburrir al paladar, entonces, encontrando como que este balance entre lo grasosito y lo vo saludable, creo que es el punto perfecto para para eso en plato.
Ajá. Claro. Ajá. Claro. Sí. Claro, la mezcla de ingredientes, ¿no?
Sí, sí, claro, eso ayudaría bastante a a que toda la familia empezara a comer un poquito más eso.
Más sano. Oye, ¿y por qué no lo haces todavía? ¿Por qué no lo has hecho todavía? ¿Qué parte del proceso te intimida más? ¿Los ingredientes, la técnica, el tiempo, la planificación?
Fíjate que A ver, te voy a dar aquí un, este, un pequeño secretito mío. La verdad, a mí me gusta mucho cocinar, pero le tengo pavor al horno. Pavor, pavor, pavor al horno. Nunca lo he utilizado yo sola.
Okey. Okey. Muchas personas le tienen miedo al horno y a la olla exprés.
Sí, sí, igual, ninguno de los 2 los los he usado precisamente porque es eso de que tengo miedo de explotar la casa o de que algo pase.
No. ¿Qué tienes? ¿Horno de gas?
Sí, exactamente, es un horno de gas y sí lo hemos usado como en reuniones familiares, Navidad, para hacer el pavo y demás, pero yo no lo hago sola, entonces, siempre hay alguien para encenderlo, para estar revisando. Entonces Sí, alguien me ayuda a encenderlo, porque creo que es la parte como que da a veces un poquito más de miedo de que se te escape el gas de más.
Ajá. Alguien te ayuda a encenderlo. Okey. ¿Y no has intentado, por ejemplo, hacerlo en otro medio, por ejemplo, con los hornitos eléctricos o la air fryer? O sea, ¿e estos que también te dan opciones para preparar platillos?
Sí, de hecho, es lo que tengo en mente, porque todavía no tengo precisamente mi freidora de aire, pero ya la tengo muy a la vista cual quiero y todo, porque sí se me hace bastante práctico todo el tipo de platillos que puedes preparar ahí, y precisamente sin utilizar como que tanta grasa, tanto aceite, entonces, eso me llama mucho.
Okey. Ese es el punto. Puedes hacer muchas cosas y, eh, efectivamente utilizas muy poca grasa, muy poco aceite. Hay algunas cosas que, bueno, sí se requieren, ¿no? O sea, porque si no, no saben así, pero pero sí, eh, la air fryer sí como que como que es e es muy buena, ¿no? Oye, y entonces, ¿crees que te animarías a hacerlo de ya cuando tengas tu air fryer?
Sí. Claro, claro. Yo creo que sí, porque creo que mi ul único problema es esta parte del horno que sí me da bastante miedito, la verdad. Tengo que quitarme eso porque sí me gustaría que mientras más crezca mi niño, pues, me gustaría, no sé, empezar a hornear. Siempre he también tenido como que la cosquillita de empezar a hacer panes, ¿sabes? Entonces, eh, también está eso pendiente. Sí.
Sí. Sí, los los panes, los pasteles, es que muchas cosas son en el horno.
Sí. Sí, exactamente.
Y y sí le da otro sabor a la comida. Oye, ¿y no crees que podrías buscar alguien que, por ejemplo, te apoye a mm, a a a enseñarte a usarlo y que le pierdas ese temor?, porque, no sé, o sea, dices que siempre te lo han prendido, pero, ¿no te han enseñado?
Eh, sí he visto cómo lo hacen. Generalmente, es mis hermanos mayores, quien lo quien lo hacen justamente en estas épocas, pues, navideñas y festivas y demás, y sí lo veo y sí me han enseñado, pero la verdad yo al momento de de estar sola en casa, a veces con el niño, pues, digo: "Ay no, ¿qué tal si me pasa algo a mí solita?", y pues, ni con quién ir ahorita, no hay nadie cerca de mí que me pueda ayudar, entonces, pues, trato de de dejarlo un poquito atrás, pero sí, la verdad, sí es algo que le tengo que perder el miedo, empezaré como que a practicarlo cuando ellos estén aquí, probablemente ya ahorita que se acercan las fechas navideñas y demás, probablemente, voy a pedirles que que me dejen a mí hacerlo para ver qué tal me va, con ellos aquí.
Ajá. Ajá, ajá. Sí. Sí, que te enseñen a usarlo, ¿no? O sea, no solo que lo veas, sino que te digan cómo, ¿no?, o sea, que te digan cómo y cuáles son las precauciones que debes tener, pero sin entrar en pánico.
Sí. Sí, claro, yo creo que la verdad sí sí me voy a animar porque sí hay tantas cosas que me encantaría hacer. Como te digo, tengo mucho esta cosquillita como de empezar a hacer el pan desde cero, el pan de caja, baguette y demás. Y pues también, pues, tengo eso de que, eh, siempre he querido como que hacerle un un pastel horneado a mi niño en su cumpleaños, entonces a ver qué me pasa con eso.
Sí. Exacto, y esos son esos son detalles muy especiales que a los niños les queda siempre muy, muy grabado. Oye, y y y volviendo al ratatouille, ¿cómo lo imaginas? O sea, cuando ya lo vayas a preparar, ¿como un plato así de comida diaria, o para impresionar en una cena, o hacer algo especial con eso, o lo quieres así para para diario?
Claro. Pues, mira, yo creo que una vez ya que le pierda ese miedo al horno y ya lo pueda estar usando, se puede decir, tal vez no del diario, pero quizás un día sí, y un día no, fines de semana, yo creo que sí es algo que podría hacer fácil un par de veces o 3 veces al mes, porque es un platillo a lo que yo he visto, claro que no lo he intentado, pero lo que yo he visto es bastante sencillo. Creo que lo que es más tardado, es únicamente hacer el corte de todas las verduras, pero con una buena mandolina esa se soluciona.
Ujú. Ujú. Exactamente. Oye, ¿y hay alguien más en tu familia, por ejemplo, que cocine así que que te inspire, de que digas: "Ay sí, sabe cocinar, qué rico?"
Claro, pues, los de siempre, p como mi familia bien mexicana, ¿no? Las abuelas, tengo mis abuelas que, un sazón, la verdad, y recetas que, por más que trato de copiarles, la verdad no me salen, no sé no sé cómo le hacen para ni siquiera utilizan unidades de medida, cosas que yo a veces sí hago, entonces, no sé cómo le hacen para siempre saber como que las medidas exactas y siempre les queda igual. Claro.
Claro. Claro. Porque eso te lo da la práctica. Eso te lo da la práctica. Al principio tienes que seguir como la receta y, em, las especias también hacen mucho la diferencia, entonces, las abuelas saben usar especias. Y y actualmente como que la gente ya, mm eh, pimienta en polvo, ajo, con sal, y ya, y y y no, o sea, hay especias que dan mucho sabor, ¿no? Oye, y por ejemplo, para para hacer esta receta, ¿de quién te guiarías?, ¿hay alguien en tu familia que la sepa preparar?, o, ¿irías por un video en YouTube, o o tú inventarías a ver qué te sale?
Sí. Oh, claro. Sí. Sí, totalmente. Yo creo, sí, porque no, la verdad, eh, de mi núcleo familiar no hay nadie que jamás lo haya preparado, que yo lo haya visto que lo prepararan, así que, yo creo que sí me voy a basar en algún video, un tutorial, o incluso nada más en una receta por Internet. Y ya de alguna manera, em, pues, yo tratar también de darle, pues, mi sabor, ¿no? Creo que también eso es eso es importante. De alguna manera, o meterlo en la salsa, o o meter más que nada los vegetales de mi preferencia.
Ajá. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Así es, porque el sazón es personal e intransferible, ¿no?, como a ti a ti te sabe, como a tu paladar lo siente, es la forma como vas a dárselo a los demás.
Sí. Sí, exactamente. Y justamente es lo que me gustaría hacer para, pues, empezar, no tanto como a inventar, pero sí un poquito como que experimentar, a ver a ver qué pasa, pero claro, las primeras veces sí voy a tratar de seguir lo más de cerca de posible la la receta, y ya de ahí voy a saber yo en qué puedo yo inspirarme.
Claro. Claro. Claro. Oye, y además del ratatouille, ¿hay algo?, por ejemplo, otra receta que te gustaría aprender ahora, no sé, alguna de tu abuela que no la hayas hecho, o que la hayas hecho, pero que no te salga, y que te gustaría realmente aprenderla desde cero.
Sí, hay una receta que la verdad no me he animado a hacer, se ve un poquito, se puede decir que complicada, y se llama Pastel Azteca, no sé si lo has escuchado.
Ujú. Ah, sí, claro, es muy rico.
Delicioso, la verdad, como lo hace mi abuela, le queda tan cremoso, tan bueno, y no, la verdad, no no me imagino replicando esa sazón que ella tiene, la verdad, eh, sí sí, bu yo creo que sí, un día de de estos sí me voy a a tratar de convencer yo sola para para preguntarle la receta, porque a veces mi abuela, pues, es un poquito codiciosa con con sus recetas, la verdad.
Sí. Ah, no, pero bueno, es importante que la transmita a las nuevas generaciones, si no, esas recetas se pierden, ¿no?
Sí. Por supuesto. Sí, claro, y es y es lo que a veces le le hacen entender, pues, lamentablemente, ella ella, pues, no va a estar aquí todo el tiempo, entonces, de al buena manera tenemos que transmitirle a los hijos, a los nietos, a quien sea que esté dispuesto a aprender.
Así es. Sí, el pastel azteca es un platillo muy rico y además es muy práctico. ¿Qué qué qué recuerdas que es lo que le pone tu abuela?
Sí. Y, pues, está lo lo típico que es el pollito, y bueno, ella le pone pollito, le pone lo que es el chile poblano, los elotes, y demás, pero alguna manera no sé sí, sí, sí, delicioso. No sé qué hace, me parece que ella, eh, no usa tortilla de de fábrica, ella sí las hace a mano, y creo que eso le da un un toque muy especial.
Ujú. Ajá. Las rajitas, ¿no? Ah, ah, a lo mejor eso hace toda la diferencia porque porque las tortillas que se hacen a mano en el momento porque a veces después pueden endurecerse, pero si se hacen en el momento, son como más gorditas, más suavecitas, acolchonaditas, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, claro. Sí. Sí, claro. Y tienen un sabor di muy diferente al que compras y están fríos, a veces.
Claro. Y y, ¿tú crees que también tiene que ver eso, no? Los ingredientes, a lo mejor, no compra crema comercial, sino que compra crema de rancho.
Ah, claro. Me parece que sí, ella tiene como que ya sus lugares bien bien apuntados, en donde comprar ese tipo de cositas, porque, pues, ella se crió también como en un tipo de rancho. Ella ella, pues, es de de o de hecho, no no es de por aquí, del norte de México, ella es del centro de México, entonces, estuvo un poquito más como que al lado del sur, entonces, estuvo un poquito más inmiscuida en todo lo que es la ranchería, la la comida un poquito más orgánica, y demás. Y, incluso, ella muy acostumbrada todavía a tomar la leche bronca, aunque, pues, ya hoy día le dijimos que no que no lo haga porque sí es un poquito peligroso, ¿no? Pero ella ya viene acostumbrada. Sí, sí, sí.
Okey. Claro. Sí, por las bacterias. Sí, pero pero pero sí, yo creo que ahí viene el el tema, ¿no?, o sea, en los ingredientes, puede ser porque, pues, una crema, por ejemplo, que tú compras del súper de las comerciales, marcas conoci conocidas, pues, no saben igual, ¿no?, o el pollo, por ejemplo, también que, a veces, ya está como muy congelado, ¿no?
Conservada, sí. Sí, exacto. Y ella sí me acuerdo de las pocas veces que llegamos a ir a donde ella vivía, ella, pues, tenía ahí sus gallinas, sus pollos y demás, y, literalmente, ahí la eso sí me sí me dolía mucho ver cómo mataban al animalito cuando los visitábamos, pero pues, sí era un sabor completamente diferente.
Ajá. Ah. Es otro sabor, los huevos también de rancho tienen otro sabor, el queso fresco de rancho, porque, pues, está hecho con la leche pura, ¿no?
Claro. Sí. Sí, exacto. Y la verdad, es es una delicia que no, no se puede replicar porque, pues, no te dura tanto, tiene que ser en el momento que lo tienes que consumir.
Ujú, ¿y tú crees que también influye que, a veces, uno recurre como a cosas así? Como te decía, los ingredientes comerciales o congelados, o enlatados, y que las abuelas, realmente, preparaban todo desde cero.
Sí, yo creo que tiene que, mucho que ver porque ellas de alguna manera tienen como que más la experiencia de de saber cómo procesar el alimento, a cambio de nosotros, como tú mencionabas, de que ya compramos, a veces, el pimiento la pimienta ay, perdón, ya ya molida y demás, y ellos no, ellos lo molían en su molcajete, y creo que eso también daba como que sabores muy diferentes.
Mm. Ujú. Es otro sabor, sí, definitivamente. Pues te deseo mucho, mucho éxito para tu receta de ratatouille y que le pierdas el miedo al horno, sí con todas las precauciones que debe tener, pero no con pánico. Muchas gracias por compartirme tus recetas y te mando un abrazo.
Sí. <chuckles> Sí. Claro. Gracias, igualmente, muchas gracias por tus preguntas y por darme el espacio, hasta luego.
Bye, un abrazo.